Ah, parce que tu en fait quand tu pars, tu restes, heu, aussi longtemps?
Je pars, heu, le maximum que je peux. Alors j 3 mois renouvela 90 jours, renouvelables 90 jours. Et moi, j'ai fait ça et je suis resté 5 ans. Et j'ai fini par rencontrer ma femme, on est rentrés en France pour se marier et, heu, on est restés 5 ans en France et maintenant on habite au Portugal.
Oh là là! Ah, oui, dis donc, mais b mais ton travail te le permet aussi ou peut-être que tu travailles pas? Tu as peut-être pas besoin de travailler?
Donc, heu, voilà, on voyage. Mmh. Non, bah, si, j'ai besoin de travailler comme tout le monde, mon frigo se vide à vue d'œil. Heu, mais heu, i du travail, il y en a, il su suffit d'avoir envie de travailler.